Hmm, oke oke. Nah, tapi nih, kalau misalnya kamu udah bener-bener bisa siap banget, gitu ya, untuk mengekspresikan diri kamu di media sosial, nah, kira-kira konten kayak gimana sih yang kamu pengenin, maksudnya apa sih yang yang, apa ya, yang mau kamu angkat untuk mengekspresikan diri kamu nih? Misalnya kayak, mmm, tadi misal fashion, atau apa tuh yang lain tuh, ada nggak? Atau mungkin, eee, apa tadi, kayak cover lagu gitu atau apa tuh?
Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Mhm mhm. Sebenarnya aku tuh kayak ada punya beberapa konsep gitu loh, Kak, kalau misalnya aku mau menggerakkan diri lagi nih buat-buat itu kan. Yang pertama ya pasti cover lagu ya, Kak, karena aku ya lumayan suka nyanyi. Terus habis itu kayak, eee, ya udah "a day in my life" aja gitu loh, Kak, jadi kayak ada kayak apa kan, orang-orang kan kalau buat "a day in my life" biasanya kan kayak ya mereka buat, eee, apa namanya, buat yang kayak, apa sih namanya, pengisi suaranya kan mereka sendiri, tapi yang bener-bener kayak, eee, interaktif, enjoy, ekspresif, gitu kan, Kak. Nah, aku tuh lebih konsepnya, kayak ya udah iya, nah, kalau aku tuh kayak lebih ke pengen yang ngasih kayak cu cuek eh, apa sih, cuek, jutek gitu loh, Kak. Jadi kayak misalnya nih, "A day in my life a day in my life," gitu loh Kak, yang bener-bener datar, jutek kayak gitu loh, Kak, kan biar siapa tahu FYP, gitu kan. Tapi itu masih konsep ya, Kak, belum aku gerakin untuk buat, gitu loh, Kak, cuman aku udah ada footage-footagenya, tinggal kayak mencoba aja, gitu loh, Kak. Tingga nah, yang bikin males tuh sebenernya salah satu lagi, adalah ngeditnya, sih, Kak. <chuckles>
Ya. Wah, oke oke. Nah, iya, nyenengin kalau dilihat, gitu ya. Weis. <laughs> Oke oke, udah ada konsep berarti, ya. Oh. Oke. Oke. Oh, kenapa tuh? <chuckles>
Ngedit tuh bener-bener butuh waktu yang seharian bisa, Kak, sumpah. Dan fokus. Karena kan kita harus nyari sisi kreatifnya di mana kan, yang membuat konten kita tuh beda dari yang lain, gitu kan. Jadi kayak itu tuh bener-bener takes time, sangat.
Oh, iya, sih, benar benar benar. Benar.